พอจะช่วยเล่าให้ฟังกันหน่อยได้ไหมเอ่ยว่า อะไรอะนะคะทำให้คุณเนี่ย กล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเลยนะคะ?
ได้ค่ะ ก็เอาจริง ๆ แล้วก็น่าจะเป็นลูกอะค่ะ ใช่ พอ พอมีลูกแล้วอะ อะไร ๆ มัน ก็ ว่า ต้องทำให้แบบเผชิญกับความจริงเยอะขึ้น คือสมัยก่อนน่ะ ด้วยความที่เราเป็นลูกเนาะ เราเป็นแบบ เหมือนไม่มีใคร มีแต่พ่อกับแม่แล้วก็แบบมีแต่คนคอยช่วยเหลือ เราก็จะแบบเซฟตัวเองนิดหน่อย ให้แบบอยู่แต่ในแบบว่า เขาเรียกว่าไร อยู่แต่ในกรอบ อยู่แต่ในแบบว่าสิ่งที่ปลอดภัยอะค่ะ ใช่ แต่พอ มีลูกอย่างเงี้ยค่ะ ความกล้ามันทำให้เราแบบว่า ต้อง ต้อง ต้องออกแล้วแหละ ต้องออกจากจุดนี้ ต้อง ออก เชิญโลกนอก ถ้าเผื่อแบบว่าเราไม่กล้าที่เราจะออกอะ แล้วลูกเราแบบว่าจะ ล จะเหลืออะไรอย่างเงี้ย เราจะแบบไปเติบ โตเท่าแบบพ่อแม่เราได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อืม ค่ะ อือฮึ อ อืม อ๋อ เข้า ใจเลย ค่ะ ก็คือทำเพื่อคุณลูกเลยอะเนาะ ทีนี้ อา
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ
ในส่วนนี้นะคะที่ เอ่อ คุณกล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซน อะไรแบบนี้เนี่ย เป็นเหตุการณ์อะไรเหรอคะ ที่คุณรู้สึกว่า อ่า เนี่ยเป็น การก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนที่เพื่อคุณลูกเลยอะนะคะ เพื่อ พอจะช่วยแชร์ได้ไหมคะ?
ได้ค่ะ ก็คือเอาจริง ๆ แล้วอะ หนูต้องบอกก่อนเลยว่า สมัยก่อนเนาะ ที่เรียนจบอะค่ะ หนูก็จะไปทำงานบริษัท แต่ด้วยความที่คุณแม่อยากให้หนูอะเป็นข้าราชการเนาะ หนูก็เลยไปสอบข้าราชการ หนูก็เลยทำบริษัทได้แค่ 4 เดือนเองค่ะ แล้วก็ลาออกมาทำงานราชการ อ่า พอ หนูได้งานราชการน่ะค่ะ มันเป็นงานที่แบบค่อนข้างที่จะสบาย ต้องบอกเลยว่า สบาย เงินเดือนคือเพิ่ม เพิ่มตลอด คือ เพิ่มปีละ 2 รอบเนาะ มันก็แล้วแต่อะค่ะว่า ผู้ใหญ่จะเอ็นดูเรามากน้อยแค่ไหน แต่ก็คือเบื้องต้นน่ะ มันก็จะอยู่ที่ 2.5 บ้าง หรือไม่ก็ ถ้าเปิดสูงสุดก็คือ 4 2.5, 3.5, 3 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือมันก็จะเป็นแบบอัตราการแบบเติบ โต เนาะ ของเงินเดือนอะค่ะ มันก็จะแบบแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ อะไรประมาณนั้น อ่า ซึ่งแบบว่าก็ เขาเรียกว่าอะไรอะ มันก็ค่อนข้างดีอะค่ะ แล้วก็สวัสดิการเนาะ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษา พยา บาล ค่าเทอมบุตร แล้วก็เงินเกษียณหรือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะแบบมีตามแบบปกติ อะไรอย่างเงี้ย อืม ซึ่งถ้าเผื่อแบบ
อือฮึ อ๋อ อืม อา อือฮึ อา เข้าใจเลยค่ะ อือฮึ
ใช่ ซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีใครเนาะ เราก็จะแบบอยู่ อยู่ตัวคนเดียวได้แบบสบาย ๆ เลยค่ะ อืม ใช่ แล้วคราว นี้
อืม ทีนี้ปรากฏว่า พอเรามีลูกขึ้นมาเนี่ยนะคะ อ่า เรามีการตัดสินใจยังไง เกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนเลยนะคะในตอนนั้นเนาะ พอมีลูกแล้วเนาะ?
ทำ งาน